Merhaba.
Merhaba, nasılsın? Ben de iyidir. Sağ olasın.
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Eee, direkt bir şey sormak istiyorum. <chuckles> Oradan başlayalım.
Tabii, buyurun. Buyu <giggles> buyurun.
Eee, aslında bunu bunun cevabını biliyorum. Yalan söyler misin?
Söylemem. Yok. S ya, söyledim ta söyledim tabii ama işte, yani, yalan da harbiden böyle şey, yani, minimum derecede yalan söylerim ya ben.
Söylemezsin ama yani, i eee, hiç böyle, <tsk> nasıl söyleyeyim, beyaz yalan diye sınıfladıkları bir şey var ya, on onu söyler misin peki?